Soalnya kan, eee mhm mhm. Itu jadinya lebih, eee, semangat itu jadi lebih ke lebih ke pengingat juga sih kalau misalnya si hal kecil ini tuh, kalau misalnya kebahagiaan tuh, eee, ya bisa, eee, didapat, eee, da dari hal-hal sederhana gitu.
Lebih kayak diperhatikan gitu ya. Hal-hal sederhana gitu ya. Iya, bener bener. Iya, bener sih Mas k kayak kayak pengalaman aku gitu ya kalo misalnya, eee, apa dengan pasangan, misalnya kayak dia mau berangkat kerja, atau aku yang berangkat kerja gitu kan. Sebelum pergi pasti kan dipeluk dulu, atau misalnya dicium, itu tuh yang kayak, eee, kayak ada semangat gitu. Tapi kalau misal itu tuh menurutku momennya spesial gitu, tapi kalau buru-buru gitu kan, eee, mungkin dipeluk, tapi kayak tahu kan Mas ya, kalau yang kayak buru-buru kayak, kesannya kayak, eee, apa ya, niat nggak niat gitu, <chuckles> iya, heeh.
Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya. Mhm mhm. <chuckles> <chuckles> Iya iya. Mhm mhm. Mau cepet-cepet, eee, lihat-lihat, gak lihat gitu, pengen cepet-cepet udahlah gitu, segitunya doang gitu.
Iya, heeh, rupanya, eee, kalau aku diperlakukan seperti itu, gitu, aduh mu eee, suasana hatinya langsung berubah gitu, kayak sebenarnya aku berharga nggak sih? Kayak gitu. Perasaannya kayak, kok, eee, kayak nggak penting, iya kan?
<chuckles> Mhm. <chuckles> Iya iya, je <chuckles> Iya, jadinya ya
Jadinya menjalani harinya kayak, ah, padahal sih, <chuckles> e e bahasa, eee, orang-orang sekarang apa baper ya, terbawa perasaan gitu kan? Mhm.
<chuckles> Iya iya, iya, jadinya kepikiran juga kan kebawa-bawa. Kalau misalnya keluar kepikiran, nantinya, eee, komplainnya nanti gitu. <chuckles>
Iya, padahal Heeh. <chuckles> Iya. <laughs> Iya, nanti pas pulang malam, terbahas. Memang ya wanita gitu ya, sukanya belakangan aja ngomong. <laughs>
<chuckles> Heeh.
Da dan juga kadang kan kita tuh pengennya dihargai kayak gitu ya, maksudnya diperhatikan. Tapi kadang kita juga lupa kan ke pasangan kita. Jadinya, eee, ini loh apa, eee, kita nganggapnya kayak, ah gak papa lah biasa aja, rupanya ya itu, ada pengaruh juga ya untuk, eee, kalau bahasa apa, anak-anak gaul mood booster, <chuckles> maksudnya untuk buat heeh, untuk buat suasana hatinya makin ceria gitu kan. Mhm. Itu memang kalau kalau terlihat sih kayak hal yang rutinitas gitu. Tapi kalau sebagai, eee, pasangan itu spesial gitu efeknya. Begitu juga, sebenarnya sih bukan hanya pasangan aja ya, kalau saya juga ngerasain kalau saya ke anak saya gitu. Dia mau berangkat sekolah
Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya. Iya, ya, mood booster, betul betul. Mhm mhm. Iya. Betul. Mhm mhm. Iya iya. Iya iya, betul betul. Mhm mhm. Iya, iya iya, nah itu.